ค่ะ คือจะบอกว่าตัวเองเนี่ยนะคะ ก็เคย ก็เคย เออ ตอบกลับเหมือนกันนะ จากที่เขาว่าเราใช่ไหมคะ คือเราเนี่ยโดนหลายครั้ง จากคน ๆ เดียวเนี่ยแหละ แต่ว่าไม่เคยโต้ตอบกลับเลยนะคะ ด้วยความที่ว่า อะ อดทน อดทนก็ยังอยู่ด้วยกัน ยังเรียนด้วยกัน อะไรใด ๆ อะ อะไรที่เข้าหูซ้ายทะลุหูขวาได้เนี่ย เราก็จะไม่ว่า เออ แต่ทีเนี้ยพอ พอเราโดนว่าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะคะ คือเขาเรียกเราว่า "ลาวเชียงราย" นะ เราก็เลย เราก็เลยเดินไปเขียนบนกระดานว่า ชื่อเขานะคะ จุด ๆ ๆ แล้วเราก็เขียนคำว่า "ขาลาย" ลงไปนะคะ คือเขาอะ เป็นโรค เป็นโรคอะไรไม่ทราบค่ะ คืออาจจะแพ้อะ แพ้ยุงอะ แล้วเขาอะ โดน โดนยุงกัด แล้วขาเขาอะ เออ ใช่ ๆ อาจจะประมาณนั้นเนาะ สมัยก่อนเขาเรียกน้ำเหลือไม่ดี ใด ๆ เนี่ยนะคะ คือขาเขาอะ มันลายทั้งสองข้างเลยค่ะ แต่เราอะไม่เคยเอาจุด จุดเนี้ย ที่เขาไม่มั่นใจเนี่ย มาล้อเลียนหรืออะไรเลย เขาก็ใส่กระโปรงยาวตลอดเวลาเหมือนกันนะ ทีนี้เราก็ทนไม่ไหวแล้วเนาะ มันหลายครั้งแล้ว แล้วก็ ก็เลยเนี่ยค่ะ เลือกวิธีการไม่ได้พูดตัวต่อตัวด้วยนะ ไปเดินเขียนหน้ากระดาน ทุกคนก็เห็นหมดเลย แล้วก็เดินออกมาหน้าตาเฉย ๆ จริง ๆ อะ เรารู้ว่ามันเป็นสิ่งไม่ดีอย่างที่คุณว่านั่นแหละ ก็คือ บุลลี มา ก็ บุลลี กลับ อะไรอย่างเงี้ย แต่เราจะไม่ทนแล้วไงคะ เออ ในเมื่อสันติไม่ใช่คำตอบ เราก็เอามั่งแหละ เออ อย่างเงี้ย แล้วเขาก็กรี๊ดเลยนะ <chuckles> นึกถึง แล้วก็ยังขำ ตลกดี แต่ก็ <chuckles>
อืม ครับ อืม อืม อืม ครับ อา น้ำ น้ำเหลืองไม่ดี อืม ครับ อืม ครับผม ครับผม ก็ ก็ถือว่าเป็นวิธีการที่ ที่ตอกกลับได้ ได้ ได้ตามความต้องการของตัวเองเนาะ แสบมากนะครับ แต่ก็ อา ด้วยช่วงวัยด้วย ใช่ ๆ ครับผม แล้วก็ อ่า ด้วย ด้วยช่วงวัยด้วย ก็จะมีความคึกคะนองเนาะ กันสักนิดหนึ่ง แต่ว่าตอนนี้ก็ทั้งเพื่อน แล้วก็ทั้งตัวคุณเองก็ได้บทเรียนแล้ว ก็เข้าใจถึงความเป็นจริงว่า อ่า บางครั้งก็อาจจะเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมสักเท่าไร ซึ่งตรงนี้ก็อยากให้มองเป็นประสบการณ์เนาะ ก็ไม่ได้ ไม่ได้มี อ่า ปัจจุบันนี้ก็อาจจะไม่ได้มีการตอกกลับหรือ บุลลี กันอีก เพราะว่าในเมื่อเราไม่ชอบเนี่ย อา ครับผม ไม่ ไม่ใช่แบบนั้นนะครับผม ในเมื่อเราไม่ชอบเนี่ย ก็ ก็อย่าไปทำกับคนอื่นเขา ก็แค่นั้นเองครับ
<chuckles> แสบไหม? แสบค่ะ จริง ๆ ไม่ดีหรอกค่ะ <chuckles> วัยรุ่นน่ะเนาะ ตอนนั้น ค่ะ ใช่ ๆ ใช่ค่ะ แก่ละ <chuckles> <chuckles> ค่ะ ค่ะ